Okay. Kannst du dir vorstellen, ähm, wenn sich das ändert, dass dann diese Risikoabwägung tatsächlich 'nen größeren Teil, ähm, deiner deiner Überlegung einnimmt? Oder sagst du: „Ich bin Herr über mich selbst und, ähm, was ich für mich entscheide, äh, passt dann vermutlich auch für die anderen?“
Mhm. Mhm. Hm, ne, das da das ist eher, sage ich mal, unwahrscheinlich, dass dieses Lebensmodell, so wie ich das habe, ähm, ä ä so gesehen beziehungs oder familienkonform ist. Das wird so nicht funktionieren. Da müsste eigentlich 'ne ganz krasse Veränderung auftreten. Aber, ähm, genau, ich s ich sehe also, ich verstehe, dass zum Beispiel bei Leuten in meinem Bekanntenkreis, dass die aufgrund ihrer finanziellen Situation, wenn sie 'nen Hauskredit abzahlen müssen oder so, dass man dann halt länger irgendwie in 'nem Job bleibt, äh, den man nicht so super findet. Das kann ich dann total nachvollziehen.
Ja. <chuckles> Ja. Ja. Ja, genau. Ja.